เป็นคนเกาหลีเหรอคะ? อ๋อ ไม่ ๆ ๆ เป็น เป็นคนที่แบบว่า เอ่อ เขาเรียกว่าไรนะ ทำอาหารเก่งที่สุดใน ในกลุ่ม ไรงี้หรือเปล่า ทำได้ทุกอย่าง เออ
อาจจะ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ คนอื่นน่ะก็แค่แบบว่าทำงู ๆ ปลา ๆ แต่สายเนี้ยเป็นแบบว่า อื้อฮือ ถึงพริกถึงขิง เขาแบบว่าไม่มีอะไรเขาก็เสกให้มีได้ทุกอย่างอะค่ะ เราก็เลยทึ่ง
อา อุ๊ย อันนี้เก่ง อา
ใช่ ทึ่งในความสามารถมาก เราก็รู้สึกว่า เอ้ย ในวันที่แบบว่าเสบียงมันหมด คือแบบว่าวัตถุดิบมันหมด แล้วก็คนที่ไทยก็ยังไม่มา เขาอะ ท ใช่ คนนี้เสกได้ คนนี้ทำน้ำเงี้ยวให้กิน เออ โดยที่แบบมันไม่มี อยู่นู่นน่ะมันไม่มีวัสดุ วัตถุดิบอะไรที่จะทำได้เลย นางทำตั้งแต่เริ่มจากการโขลกน้ำพริกเอง เพราะที่นู่นไม่มี ไม่มีน้ำพริกเครื่องแกง ไรอย่างเงี้ย ซึ่งกลับเป็น
อืม คนนี้เสกได้ อา โอ้โฮ มือโปรมาก อุ้ย ทำยังไง?
เออ เราเป็นสายกินเนาะ เราก็ไม่รู้ ไม่เคยรู้เลยค่ะว่า อันเนี้ยมันต้องใส่อะไรบ้าง ไรอย่างเงี้ย เออ แต่ก็แบบว่าพอได้กลิ่นน่ะมันรู้สึกว่า โอ้โฮ นี่แหละ กลิ่นอันเนี้ยที่เคยกิน ฉันคิดถึงบ้านที่เชียงรายขึ้นมา เออ มัน ตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะกินนะ เพราะว่าฉันไม่ชอบสิ่งนี้ ฉันไม่เอา อืม ไม่ชอบ อะแต่พอได้กลิ่นก็แบบ อา ๆ
อืม คิดถึงบ้าน เออ คิดถึงบ้านเลย เออ ไม่ชอบ อา ไม่ชอบ อือ
กลิ่นอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือยอม ชอบแหละ เปลี่ยนใจ บอกสิ อ้าว! อ้าวยังไง?
ยัง ยังไม่ชอบ ก็ ก็รู้สึกว่าแบบว่า เพื่อนก็ยังแบบว่า อุ๊ย เขาก็ทำดี เขาทำเป็นเหมือนกึ่ง ๆ ขันโตกอะ